あのそうですね。で、その方があのベジタリアンを実践していて、でその後なんかほら、お寺にね、行ったことがあって、で、そこで出された料理も全部ベジタリアンの。あの料理です。
うん。 うん。 へえ。 うん。 はい。 はい、へえ、へえ、うん、うん。
はい。美味しかったんですね。はい。ま、ベジタリアン繋がりだったっていう。ま、ただそこだけかもしんないですけど。はい。
うん。うん。でも、台湾だとかだったら、なんかいろんな調理法がありそうですよね。お豆腐とか取り入れたりとかして。うん。
あ、そう。 はい。本当にあのちょっとね、あの街歩いてちょっとした、あのなんかいわゆる日本のアパートみたいなとこの1階がその何だっけ、お豆腐なんだっけ、トウファだってなんかあの美味しいお豆腐を売ってたりしてて、もう本当に
うん。 うん。 はい。 ええ。 うん。 はい。 はい。 ええええ。うん。
もう住みたいと思っちゃうぐらいの所でした。あそこはもう。
へえ、そうだったんですね。え、で、台湾では、はたら結局は働か働きはしなかったけど。
も。 はたからきはしなかったですね。働けなかったというか、はい。はい。
あ、そうなんですね。でも、 してくださって、ええ、いいですね。そうするとすっごい、いい印象になりますよね。
ね、もう本当に。 いや、もう台湾いい印象しかないですもん。本当に僕の中では。もう、うちの奥さんも大好きで。
うん。 うんうん。 ええええええ。
ね、もう台湾は、ん私は庭とか豪語してますけども、本当に
あ。 うん。 <laughs> 羨ましいです。そんなにご存知なんあの、いろいろ詳しいなんて。
もうほんとに。ね、僕がね、出張で台湾行くとか、あのうちの奥さんはついてきても彼女はただ旅行三昧して楽しんでるみたいな。はい。ね。
はい。 はい。 ええ。 旅行三昧して。 ああ、そうだったんですね。私でも台湾続きで、なんかちょっと最後にあの、落ちがありまして。それで、私あの、友達のご両親が駐在してて、そこに遊びに行ったんですね、高校生の時に。
ね、はい。 はい。 ああ、はい。 あ、ああ、はいはい、はい。
なので、あのそこのお家に泊まってたんですけど、で、いっしゅうかんぐらい滞在して、すごいいい思いをして、もう台湾大好きになって、さあ帰ろうって言って、あの、空港でバイバイって言って中入っちゃって、あの、入国管理みたいな、出国のところを通ろうとしたら、「どこにいたの？」って言われて。それで、「いや友達んちにいました」って言ったら、「住所は？」って言われて、「いや、持ってません」ってなって、「電話番号は？」って言われて「分かりません」って言ったら。<laughs> その出国の人が、じゃあ、あの、ここを通れないって言われて。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。<laughs> はい。 はい。 はい。 <laughs> はい。

あら、はい。
で、でももう、電話番号も持ってないし、携帯も無い時代だし、あの、わ分かんないんですよ、とにかく。で、いや、でも、その「ちゃんとした台北のおうちにいたんです。」って言ったんですけど、ほんとに通してくれなくって、で、押し問答になっちゃったんですよ。で、私も、なんか、英語で頑張ってたんですけど、でも、私が日本に帰れないと思って、パニックで泣きだしちゃったんですね。そしたら、それを見てた後ろにいた日本人のビジネスマンの方が、なんかちょっと来てくれて「どうしたの？」って言って、なんか「こう、こう、こういう理由でホテルのあの、彼女の家の住所がわかんない。」って言ったら「通してくれない。」つって「日本に帰れなくなっちゃった。」つって、<laughs> 私がまた泣き始めまして。そしたら、なんか、その人か、なんか、あの、中国語っていうか台湾語ができて、で、なんか、交渉してくださって、で、渋々、その、通してくださったっていう、最後そういうオチがあって。<laughs>
はい。 あ、はい。 はい。 はい。 ああ、はいはい。 あら、はい。 はい。 はい。 <chuckles> はい。 はい。 うんうん。はい。 あ、はい。 はい。 はい。 <chuckles> そういういや、良い人いるんじゃない、その人も印象的じゃないですか、もう。
そう。その人もすごいいい人で、なんか、あの「大丈夫だよ。」みたいなことを言ってくれて。だから、あの、最後はその人にもすっごい、あの、助けてもらって「ああ、なんかいい人。」と思って。<laughs> そんな最後でした。
はい、はい。 あ、はい。 はい。 あら。あら。なんかね、それで思い出したんですけど、僕もね、あの台湾のたいたいたい台湾の南部の、あの、高雄に、あの、はい、にゅそっから入国しようとした時に、で、僕の、あの、その、同僚ってか、もう、中国国籍っていうのもあって、先に、もう、どんどん行っちゃって、で、僕ひとりで入国審査官に呼び止められて、あの「ホテルどこ泊まんの？」つって「あ、ホテル、ああ、ちょっと、僕の同僚が、あの、先行っちゃったんで。」って言って、で「じゃあ、ホテルないと入れないよ。」って。で、僕は、その、英語でやり取りしてたんですけど、あの、もう日本語に変えて、もう「いや、僕ちょっと英語分かんないんで」あの、こう、なんとかここ、クリアしないといけないと思って、もう、英語しゃべれないふりして、そしたら、その入国管理官、するごい流暢な日本語で「あ、住所ないと入れませんよ」って言って、もう全然逃げられなくなってしまった。<laughs>
<laughs> はい。 はい。 はい。はいはい。はいはい、高雄、はい。 ええ。 はい。 はい。 ああ、はい。うん。 はい。 はい。 ええ。 はい。 はい。<laughs>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 はい。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
もう、やっぱ、一枚うや上手でした。で、その僕の中国国籍のその同僚が「何してんの、遅いじゃん。」ってきて「いや、ちょっと、ホテルのさ、住所教えてよ。」ってな。危なかったあれも、と思って、ほんとに。
<laughs> <laughs> ああ、 うん。 はい。 はい。 うん。<laughs>

<laughs> あ、じゃあ、あれなんですね。台湾ってホテルの、じゃ、まあ、他の国もそうなのかもしれないけど、ホテルの住所が無いと駄目なんですね。
ダメみたいですね。なんか結構、きあの、僕は余裕で何回もにゅうこ入国してたから余裕かなと思ったら、その時はちょっと焦りました。
厳しいんですね。 ああ。 あ、そうだったんですね。いや、私はなんか高校生だから通してくれるだろうと思ったんですけど。
はい。 <laughs> ねえ、もう。
<laughs> 私が何か出来るわけないじゃんと思ったんですけど、よう厳しかったですね。うん。
うん、ね。ああ、なるほど。いや、もうね
ありゃ、焦りました。うん。
<laughs> お互いなんか似たような経験があって、おちょっと面白かったです。
<laughs> <laughs> 面白かったですね。うん、お私は最後だったんで、最後泣いて出国したっていう、<chuckles> オチです。<laughs>
ええ。 はい。 外国人だいうそういうオチでした、ね。感動して泣いて、で、後でびね、やばいって泣いてっていう旅でしたね。はい。
そういうオチでした。 はい。 はい。焼いて、はい。でも大好きです、台湾は。また行きたいです。
ああ、僕もです。はい。あありがとうございました。
はい、ありがとうございました。